Có vẻ là một bộ phim khá là thú vị ha, như vậy thì có vẻ là bạn cũng rất là thích cái nhạc phim đó đó, đúng hông?
Ừm, <tsk> ừm. Để mình kể thêm về giai điệu của cái bản nhạc này nha. Thì mới đầu sẽ bắt đầu với lại những cái tiếng chuông rất là trong trẻo rồi tiếng đàn nhẹ nhàng thôi, gần ừm, giống như là mình cảm giác như là một cái cơn gió nó thổi qua cánh đồng vậy. Tại vì cái bộ phim này ừm, cái bộ phim này cái hoàn cảnh của nó là, ừm, miền nông thôn Nhật Bản đó. Rồi
Ừm. OK. Ừm. Nghe hay nha. Ừm, ừm, giống như cơn gió hả? Nông thôn Nhật Bản. Wow, nghe rất là bình yên ấy. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, mặc dù đây chỉ là một cái bản nhạc không lời thôi nhưng mà khiến mình cảm nhận được cái vẻ yên bình của thiên nhiên nè và cái sự hồn nhiên của tuổi thơ nữa, tại vì hai nhân vật chính trong cái phim này là là trẻ em mà. Ừm.
Ờ! Là tuổi thơ là ừm. À, là có vẻ như là nghe xong là cảm giác tuổi thơ nó ùa về luôn, đúng hông bạn?
Đúng rồi, mình cực kỳ là rung động luôn, kiểu như là, hoài niệm, ừm, vô cùng, cảm xúc rất là sâu lắng luôn đó bạn.
À. Vậy thì không biết là cái lúc mà bạn nghe cái bản nhạc đó đó, vậy thì, ờm, có cái hình ảnh tuổi thơ nào trong bạn nó hiện ra hông?
Ừm, mình nhớ lúc đó là mình còn học, kiểu, mẫu giáo mầm non, xong rồi mình n ngồi ngồi ở dưới đất coi cái ti vi mà thùng, cái ti vi bự bự ngày xưa đó. Xong rồi trong cái lúc mà đợi mẹ nấu cơm trưa rồi cái mùi đồ ăn ở trong bếp nó bay ra ừm, nó giống như là tuổi thơ rất là ngọt ngào vậy đó.
Ừm, lúc mà mẫu giáo. A, rồi sao? A! Cái mùi đồ ăn. Ừm, là ừm. Ờ, nghĩa là khi ng mà nghe cái bản nhạc dịu êm đó là bạn đã ngay lập tức ngồi nhớ đến cái hình ảnh ngày xưa của tuổi thơ của mình ha. Vậy thì không biết ngay lúc đó đó bạn có tâm sự và chia sẻ gì với lại người bạn đi chung với bạn hông?